あ、なんか、ん、作ろうと思ったら作れる感じなんですか？ちょっと、ま、お仕事忙しいとかあると思うんですけど、まあ、ここ、一番先に作れるんだったら、ここだろうなみたいな、そういうのと、時間帯みないなのとか、あったりか？
あ。 うん。はい。 ああ、そうですね。なかなか今最近が難しくて、見れてないっていうのがあって。まあ、がんああ、はい。
ああ、はい。どういうどういうことはい。どういうことで、なんか、その、時間が取れないくなってるとか。特に何か先ほどいろいろ、ご家族のご都合とかお仕事とか、色々ありましたけど、それが具体的にどういう感じで、ちょっとそれが、ブロックされているのかなって、ちょっと気になったので、よかもうちょっと思い出せる範囲でしてしていただけたらなあと。
うん。 あ。 うん。 うん。 あ、はい。 はい。 はい。あの、やっぱ、こう、仕事がまあ、これは時期なのかもしれないんですけど。こう、ね、年末に差し掛かってこう、なんか、自分が、えっと、今、フリーランスで仕事をしていて
はい。 はい。 うんうん。 あ、はい。そうなんすね。うんうん。
はい。こう、いくつかの会社さんから、こうね、仕事を請け負ってやっているんですけど。こう、それがちょっと、増えてしまったっていうのがあって。こう、昔はちょっと前までですね。は、あの、ほんとそれこそ、あの、なんだろう、仕事が増える前まだ、その、午前中とかね、昼過ぎぐらいには仕事が終わって、こうね、あの、主人を待ってる時間の間に、1本ぐらい観れるかなとか、できてたんですけど。そう。
はい。 ふーん、うーん。 はい。 はい。 うーんうーん。 ああ。ああ。あったんすね。え、それって、何何ヶ月前くらいのお話ですか？
そうですね、だいたい今年の、まあ、春とかぐらいかな。夏入る前ぐらいだったかと思います。
ああ、なるほど。 からが忙しくなり始めちゃったんすね。うーん。なるほどなるほど。それが今も続いて、特に今月とか、よしがお忙しい感じなんですか？うーん。
そうなんですよ。うーん。 あ、はい。なんか、しかもね、仕事が物理的に増えて、で、なおかつそれに対する、なんか、あの、なんていうんですかね、締め切りとかもあるものもあったりして、こう、ちょっと、今が追い込み時かなっていうところも、ありますね。
うんうんうん。 はい。 ああ、はい。 うん。うん。そのお忙しい中でも、何かちょっと、ふっと休んだり、お休みしたり、ちょっとリラックスしたりするような時間っていうのは、何かあるんですか？
うん。